Mh-mh. Ma allora, ehm, durante la pandemia non sono mai a tutti gli effetti rimasta da sola, nel senso che comunque, ehm, ero in casa con la mia famiglia, quindi il nucleo lo avevo lì. Ehm, ero sempre in contatto con le persone a me vicine e quindi tramite sì, i social, poi sai, ehm, c'erano erano stati sviluppati quei siti su cui potevi fare chiamate che duravano le ore, non si interrompevano mai, quindi ero sempre in chiamata con qualcuno. Però, ehm, quando hanno iniziato un po' ad aprire, quindi non era più zona rossa e magari si potevano vedere banalmente i congiunti, ehm, si potevano si poteva portare in giro il cane, noi non abbiamo animali, però il il mio fidanzato del tempo mh?
Certo, sì. Sì, sì, sì. Ne hai comprati 5, in quel moment <chuckles>